آه، فيأست الصراحة أوي، يأست جدًا، لأني خصوصًا إن المكان بعيد. المكان في الفيوم، فاهماني؟ فالمشوار طويل أوي، فاللي أنا آآ، رايح مشوار ساعتين أو 3 ساعات، وفي الآخر اللي هو على ما فيش ديّة. حتّى مش قادر أحدد المشكلة إيه. ديّة تعبتني خصوصًا اللي أنا باحب اللي هو اخش زي Superman.
وبعدين بقى، عملت إيه؟ إمم. إمم. على ما فيش. إمم. عندي شغف إن أنت لقيت الحل، مش عارفة ليه. <chuckles>
<chuckles> يا ريت. بُصّي، هو أنا باحس اللي أنا Superman، اللي هو رايح أنقذ العميل بقى من مشكلة عنده، فاهماني؟ فحتّة اللي أنا رُحت أصلًا، ومش قادر أقول للعميل هو أنت مشكلتك إيه في المكنة، دي حا بتيأسني.
<chuckles> إمم. أنت بتواجه مشكلة لمّا ما تبقاش عارف تواجه العميل بأن أنت، يعني مش عايزة أقول عجزت، يعني لو ما قدرتش إن أنت فعلًا توصَّله للهدف اللي هو كان مستنيه؟
آه طبعًا، باحس إن العميل كده اللي هو، فقد اليأس أو اللي هو آآ، بقى عنده يأس قصدي. آآ، اللي هو أنا جِبتك يا عبد المعين تعينِّي، اتاريك يا عبد المعين عايز تتعان. <laughs> فاللي هو <giggles> فاللي هو قُلت له إيه، قُلت له: "بُص إحنا هنراجع شويّة حاجات كده، وإحنا خلاص خدنا الداتا عن المكنة و وجمَّعنا شويّة data وهنناقش مع هَنرجع للشركة، والله وهَنشوف بقى حلول." فخلاص العميل بقى آه، هديته والعميل بقى خلاص عنده إيه <tsk> اللي هو أنت مش جاي برضه تلعب أو جاي تتمنظر أو الكلام ده لأ، أنت فعلًا هتدرس الموضوع، وهتبدأ تشوف لي حلول. لأنّ هو محتاج المكنة جدًا، أنتِ متخيّلة؟
إمم. إمم. أيوه. <chuckles> طَب، عملت إيه يا عبد المعين؟ <chuckles> إمم. ممتاز. هدّيته يعني، كويس. إمم.

هو المتوسط بيبقى من 08:00 ل17:00 تمام؟ آآ بس ي زي ما قُلت لِك، اللي هو ممكن أروح مثلًا مصنع أو حاجة، أو موقع وأخلص الشُّغلانة مثلًا في 3 ساعات، أنا ع يعني مش عايزِك تحسديني بس، <laughs> فاللي هو أنا باخلّص مثلًا ممكن أخلّص ال اليوم
آه. آه. لا <chuckles> لا طبعًا ده كويس. قصدك إن أنت أسرع يعني ب ما شاء الله يعني أنت بتنجز شُغلك أكتر من الوقت المُحدد ليه، قصدك كده؟
مع باحاول كده، ما هو عشان أنا شُغلي طبيعته اللي أنا باصاين باعمل صيانة لمَكَن، تمام؟ فالشُّغلانة دي لو أنا خلَّصت فيها و وصاينتها، والمَكَنة اشتغلِت، مش مُضطر إن أنا أقعد بقى، فاهماني؟ فخلاص أنا خلّصت.
آه، جميل. أنت بتحِسّ إن شُغلك مُمتع بالنسبة لك، يعني وأنت بتعمله وبتصاين ما بتحِسّش بملل، والّا بتبقى مبسوط؟
لا لا لأ، أنا باب بابقى مبسوط الصراحة من الشُّغل ال اللي أنا فيه، بحيث إن أنتِ كده بتخُشّي على المَكنة وبت
طب ولو حاجة ما اتصلّحتش، بتعمل إيه؟
لا لا لا ياه! ده اليوم ده بيبقى بُصّي، صعب جدًا، <chuckles> باحِسّ إن
بتسأل حد طيب، والّا ب بتشوف مثلًا على النِّت، والّا بتُقعُد مُحبط وما بتعملش حاجة؟
لا لأ، أنا بُصى ما ب ما ب ما بامشيش من الموقع، إلّا وأنا عامل كُلّ الحلول بتاعتي، وحلول آآ ChatGPT وحلول كُلّ كُلّ حاجة، فباسأل بقى، باقعد أسأل
آه. طب احكِ لي عن موقف كان صعب بالنسبة لك، و ويأست فيه إن أنت ما حلّيتش المشكلة.
هو لسه النهارده، يعني سبحان الله، <laughs> بُصي، هو ال المَكَنة النهارده <laughs> آه، بُصي، هو النهارده كان في مَكَنة عميل عايز يشغل المَكَنة بتاعته، تمام؟ رُحت للمَكَنة آآ باجي أشغّلها المفروض لو في مشكلة في المَكَنة آآ تطَلّع لي عُطل، تقول لي والله أنا عندي مشكلة في كذا، أنا باشتكي مثلًا من الحِتّة الفُلانية، فأنا أروح للحِتّة الفُلانية والله أمشي ورا ال المانيوال بتاع المَكَنة، آه، <laughs> بامشي ورا المَكَنة وأشوف والله هي بتشتكي من إيه، زي أمّا أكيد زي ما أنتِ بتقولي طبيب فعلًا، وأمشي أبدأ في الحِتّة دي، عارفة بقى رُحت المَكَنة ديّة، مش مطلّعة لي عُطل، ما فيش مش ظاهر عُطل عندي، مش ظاهر أي حاجة. <tsk> طب أ أنا هاخمّن أنتِ مشكلتِك في إيه طيب، ما أنا مش عارف، ما أنتِ مش مطلّعة عطل أنتِ <laughs>
ياه! إمم. كنت معاك في الشُّغل أنا شُفت، يعني ب بالقُط لك حاجات. إمم. جميل. محسسني إنّك طبيب نفساني، مش عارفة ليه. <laughs> إمم. آه. إمم. وهو العميل مش عارف، هو شايفها عطلانة بس مش عارف برضه.
ما هي ما بتأدّيلوش الوظيفة اللي هو جايبها ع عشانها، فاهماني؟
وما حاولش يساعدك، يقول لك مثلًا كانت شغّالة و ولغاية ما حصل حاجة مُعيّنة، والّا هو ما عرِفش؟
ما هي المشكلة الأكبر بقى، ما أنا هاقول لِك، المشكلة الأكبر إن هو جابها من مكان تاني، هو عارف إن المَكَنة دي بتعمل الوظيفة كذا، فأنا عايزها تعمل لي ك كده، فاهماني، فأنا لمّا رُحت هي باين إن هي شغّالة، يعني في حاجات منها شغّالة، تيجي تجرّبي بقى م
آه. فهمتك. بس الوظيفة اللي هو عايزها هي اللي مش شغّالة.